Ah okay, okay, allora 1 delle 2, doveva essere. Mh-mh.
Mh-mh, e vabbè andai da Pepe in Grani che, vabbè, fa 'sta pizza cioè fa se la pizza margherita la trovi, eh, figurati, però una volta che è là, vai là trovi cose s cioè non dico stra cioè abbinamenti un po' inusuali, no comunque sì, vabbè a parte che presi tipo, mhmm, l'antipasto, come antipasto lui ti propone un tipo il cu il cuppietiello, non so come si vabbè tipo la pizza fritta divisa in 2.
Particolari, okay, okay, mh-mh. Ah che buona la pizza fritta, okay, okay, mh.
Eh, sì, sì, sì. Oppure tipo la tipo la pita. Io presi come antipasto che una volta che vai là ti ti cioè ti mangi la qualunque perché, mhmm, eh pure no vabbè, è pure un casino per trovare il tavolo libero, cioè prenoti 2 mesi prima
<chuckles> Certo. Eh, perché immagino è prenotato da <chuckles> da mesi a volte, sì.
Sì, sì, sì qualche me quindi una volta che vai là mangi provi tutto, no, dolci, se ehm, ho mangiato già la pita che era un abbinamento cioè nel senso c'era tipo, mhmm, prosciutto crudo, rucola, uh, ci stava pure la menta ed era molto fresco.
Chiaro, chiaro, mh-mh. No, davvero? La menta nel prosciutto? Ah, ma che strano, nella pizza. Ma pizza bianca o pizza rossa?
Eh. No, la pi la pita la pita come antipasto. Vabbè ti tipo focaccia come antipasto ed era molto buono, cioè proprio fresco, buono, leggero, top. E poi sulla pizza ho provato, ehm, tipo, uhm, oddio, ehm, mhmm, c'erano i mirtilli no, il fico e il miele sulla pizza.
Ah, la pita, la pita. Okay, okay, okay, okay, okay. La pita, sì, sì. Mh-mh. No, davvero? Eh, ma sai che ho sentito anch'io questo abbinamento fichi, miele, ma, ehm, ehm, a me fa strano sulla pizza, ti dico la verità. Forse gorgonzola anche ci mettono, può essere.
Fi con Eh, gorgonzola e poi dopo scegli tu, uhm, non mi ricordo che c'era, forse sempre prosciutto crudo. Vabbè comunque era molto vidi questa cosa stra no lo speck, lo speck, lo speck.
Ah, okay, okay. Ah, e s
Ehm, vedi questo abbinamento strano, ma ti giuro un'esplosione di sapori, mhmm, ben equilibrato, buonissimo.
Ah, quindi alla fine ti è piaciuto, diciamo, non è stato un un oc
Sì, sì, sì, sì. No, no, molto molto buono, devo dì la verità.
O okay, okay. Ah vedi, io ogni tanto sono un po', non dico scettica, però, mh, non so, per qualche motivo preferisco sempre la pizza rossa semplice, sai sì, quindi però a volte ti sorprendono.
Sì. No, no, devo dì la verità. Quindi, allora, ehm, secondo me non è ehm, tipo sai la pizza con l'ananas? È è il pro no, ehm, voglio dire una cosa: il problema della pizza con l'ananas è che fanno la margherita, e poi ci mettono sopra st'ananas. Invece se uno mette, sai, qualche pure col mirtillo fanno le pizze, sempre Pepe in Grani, non so che non ricordo che pizza
Ah, ah è vero, è vero, è vero. Mh-mh. Col mirtillo? Ma veramente? Ah.
Se fai se tu fai una pizza con appunto qualche frutto, solo con questo contrasto agrodolce, devi trovare il giusto equilibrio, cioè questo non lo fa con la margherita e ci schiaff cioè, si met ci mette sopra, ehm così a caso i fichi. Cioè, eh, eh, comunque è ricercato, deve aver trovato il giusto equilibrio, quindi <smacks lips> il sapore agrodolce ci sta, se tu riesci a incastrare bene gli ingredienti e trovi il giusto equilibrio, secondo me.
Mh-mh. Certo. <chuckles> Certo, certo. <chuckles>